أيوه، بالضبط أنا آآ زي ما قُلت لَك مثلًا، يعني باكون شِربت قهوة قبل قبل النوم مثلًاً بفترة مش كبيرة، فلمّا باجي بقى أقعُد على السرير بافضل صاحية آآ مفنجِلة، يعني حرفيًا فمثلاً، بامسِك الموبايل آآ بافتح بقى أشوف أنت عارف بقى الـڤيديوهات و reels آآ بافضل بقى أسكرول فيهم كتير، آآ مش عارفة فمثلًا، في فيلم وثائقي بافش باشوفه على الYouTube فبافتح باتفرّج عليه. بافضل قاعدة فترة طويلة جدًا، على السرير وأنا ماسكة الموبايل. فين بقى لمّا آآ بيكون مفعول الcaffeine قَل شوية من من مُخّي فبانام أو بادخُل في النوم آه بالضبط ولكن، أنا أساسًا بانام متأخر فمثلاً أ ب يعني بانام مثلًا قبل الفجر أو بانام ب على الفجر كده اللي هو أصلّي الفجر وأنام
تمام. أكيد، آه. آه، فتبدأي تنامي، بقى. تمام.
آآ فارأ أساسًا الصبح بيكون ص ي طلع فنومي بقى، آآ النور مثلًا لو دخل الأوضة باقوم. ما باكمِّلش ساعتين على بعض، بشكل متواصل.
آه. يعني، حتى النوم بيكون مش مريح.
خالص، خالص يعني مش عارفة، ألاقي الراحة منين ومش عارفة أضبّط الموضوع إزاي؟ حاسّة إن أنا ما عنديش طاقة آآ يعني إن أنا أبتدي أغيّر الroutine بتاعي ده، مش عارفة أبتدي إزاي حاسّة إن أنا بقى لي فترة آآ اللي هو، أنا يئست بقى إن أنا خلاص أنا هي دي ده حياتي وه ومش هاعرف أتغيّر ومش هاعرف أعدّل السلوك. فعشان كده مش عارفة أبتديها إزاي أو أعمل إيه؟
إمم. لأ، لأ، أكيد هتعدّليه، هي أكيد هيتعدّل بس محتاج أنتِ آآ ي تفهمي ب إيه سبب المشكلة الرئيسية و ونشوف حلول وأكيد هتتعدّل، آآ وكمان م يعني كنت حابِب أعقّب على كلامِك إن فعلًا ال النوم بالنهار يعني أو النوم في أي وقت م لا يضاهيه النوم بالليل، إن أنتِ حتى تنامي 4 أو 5 ساعات بالليل جسمِك هيرتاح فيهم جدًا أ حتى لو نمتي 10 ساعات بالنهار، مش هتحسّي إن أنتِ مرتاحة فهي دي الفكرة، إن مواعيد النوم المتأخر دي بتبوّظ الدنيا معاكِ جدًا. طيب إيه الحلول اللي أنتِ جرّبتِ تعمليها علشان تضبّطي الدنيا، يعني أ إيه الخطط، الأفكار، الroutine اللي جات على بالِك كده، علشان يعني تنامي كويس؟
صح.